बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। देखिए बात पता है क्या है कि जब हम घर पे रहते हैं, देखिए मानिए भले हम कार्य कर रहे होते हैं अ, मगर कार्य के बीच में हम अपने घर वालों के साथ समय बिता सकते हैं, है ना? और देखिए एक तरीके से ये हमारे लिए अच्छा है मगर कंपनी के अगर दायरे से देखा जाए, तो ये थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि देखिए इससे क्या होता ना हाँ जी, देखिए आप मानिए जो ग ध्यान होता है व्यक्ति का थोड़ा भटक जाता है, है ना? और जो कार्य करने की थोड़ी-बहुत जैसे अ, बोल सकते हैं एकाग्रता वो भी घटती है, तो इससे क्या होता है कि अ, व्यक्ति उस काम को अच्छे प्रोडक्टिव तरीके से नहीं कर पाता है। हाँ जी, आपने ए जैसे मगर अगर किसी व्यक्ति के अंदर एकाग्रता है, है ना और मतलब वो उस अपने काम के लिए काफ़ी ज़्यादा धैर्य रखता है, तो वो काम को देखिए बैठे हुए कहीं भी कर सकता है। आपने ये सुना होगा कि पढ़ाई अ, ऐसी के केबिन में हो चाहे न हल, क्या बोलते हैं स्ट्रीट लाइट के नीचे हो अगर जिसके अंदर वो ध्यान और धैर्य है ना, वो कहीं पे भी कर लेगा, है ना? चाहे वहाँ पे कुछ हो चाहे ना हो। जी।
जी, जी। हाँ, जी। हुँ, हुँ। सही बात। हाँ, हाँ। अच्छा। हुँ। जी, जी। हुँ। नहीं कर पाता, सही बात है। हाँ। हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ। हुँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही बात बताई क्योंकि अ, देखिए उद्देश्य है कि हम जब एक आयु पर पहुँचते हैं, हमारे हमारे ज़िम्मेवारी होते हैं, हमें ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है तो हम अ, देखते हैं कि हमारे लिए कौन-सा काम बेहतर है। तो कई बार हमें अपनी इच्छा अनुसार अपनी अ, मु काम नहीं मिल पाता, तो इस स्थिति में आप चयन करते हैं कि जो भी काम हमारे लिए बेहतर होगा, तो आज के समय में, आज के दौर में आप देखेंगे ऑनलाइन बहुत सारे काम अ, आपको मिलेंगे, लेकिन आपके पास अगर कौशल है, आपके पास अगर अ, डिग्री है, आप पढ़े-लिखे हैं, आप जो है काम कर सकते हैं, तो इस तरह के अवसर को तलाश कर आप ऑनलाइन बहुत सारे काम कर सकते हैं।
हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी। हुँ, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी, जी।
जी, जी, जी। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो एकदम से रेगुलर अ, तरीके से तौर से अ, ऑफ़िस जाकर ही काम करना पर पसंद करते हैं। इसीलिए वो सरकारी या प्राइवेट कंपनी या फिर सरकारी ऑफ़िस सरकारी काम को चुनते हैं, ताकि वो रोज दिन अ, शर्ट, पैंट, कोट पहनकर एकदम टाई लगाकर, ऑफ़िस जाए और जो आप देखते होंगे ज्यादातर लोग, है ना?
हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ, हाँ, जी जी। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ।